Ja, also nicht zum Wischen, erst mal zu kehren. <laughs> Ne, also Wischen tue ich nicht gleich. Äh, ja, ich äh, wir laufen also, beziehungsweise ich laufe hier, äh, nicht barfüßig, aber mit den Socken. Und wir haben 'n bisschen älteres Haus. Und, äh, da ist es halt so, dass hal sich halt viel Staub ansammelt. Und zwar jeden Tag. Das, äh, glaubt man teilweise nicht, ähm, wie sich da Staub ansammelt. Und natürlich die Haare von der Katze, ne? Wir haben ja 'ne Katze und ähm
Ja, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Na. Logisch. 1 Katze oder habt ihr mehrere Katzen?
Ne, 1.
Okay. Mhm.
Und die, äh, man glaubt es nicht äh, die verliert halt auch Haare, ne? Und das nicht zu <laughs> nicht zu knapp. <laughs>
<laughs> Ja, okay, okay, also richtig. Ri richtig viele, okay. Ja gut, dann dann ist das natürlich gut da Mhm.
Ja, und, äh, unsere Katze hat noch 'ne Eigenart, wenn die, äh, auf das Katzenklo geht und da wieder rausgeht, dann schleppt sie quasi das halbe Klo, jetzt übertrieben ähm, dieses Streu mit raus, ja.
Mhm. Oh. Oh, ja, okay. Weil sich das dann im Fell verf verfängt oder wie wie passiert das?
Hm, ja eher so in in den Pfoten, also, man man glaubt es nicht, aber die trägt das teilweise bis ins ganze Haus rum.
Ah. Okay. Mhm. <groans> .Okay, gut. Dann ist das ja vollkommen nachvollziehbar, dass man das dann irgendwie versucht, dann, äh ja, die Ordnung zu halten letztendlich. Und das ist so dann der nächste Schritt. Okay. Und d wie wie geht's dann wie geht's dann dann weiter?
Mhm. Genau. Mhm. <laughs> Zum Morgenritual. <laughs> Ja, dann komme ich hier zurück, ähm, und kehre erst mal 'ne Runde, ähm, vom Katzenklo aus weg, den unteren Stock.
Mhm. <laughs> Mhm.
ich ja, äh, mit den Socken unterwegs bin hier, und ich habe halt keine Lust dann nachher das Zeug an den Socken zu haben.
Ja. Äh, ja, und dann verteilt man's selber wieder. <laughs>
Genau und dann verteile ich's wieder, und das ist dann ja wie so 'n so 'n Teufelskreislauf, ne? Und, ähm, ja, ich so so 'n bisschen, ähm, ist es schon nervig geworden, so. Also, es ist nicht mehr so ganz so toll, weil, es ist, äh, s ich mein, die Katze macht es ja nicht, äh, bewusst, ne, dass sie das das sind ja Tiere. Ähm, aber es ist schon so, dass es, äh, mitunter zum gewissen Morgenritual mit dazugehört. Und das halt fängt halt nachts schon an, ne, um 03:00 oder vier Uhr, wenn nach Hause kommt.
Mhm. Ja, klar. Ja. <laughs> Ja. Ja, klar, wenn man de die die Zeitung muss früh ausgetragen werden, äh, klar. Ja, ja. Okay. Und, äh, nachdem du dann, äh, sauber gemacht hast, wie wie geht's dann weiter? Hast du zwischenzeitlich schon irgendwie Kaffee getrunken, was gegessen oder ist das komplett nüchtern die ganze Zeit?
Ja, nachts nachts noch. Ja, genau. Ja, ja. <laughs> Ja, dann kommt mein Süppchen. <laughs> Ja, 'n warmes. Also das das ist so das ist quasi, äh das gehört zum Ritual dazu. Danach und, äh, 'n Tee, ja. <clears throat> So, dann wärme ich mir da 'n bis bisschen Ja?
'N Süppchen? Aha. Okay. Okay, also ich ich richtig verstanden, jeden Morgen dann 'ne Suppe?

Ne, also ich ich mach also das mache ich dann schon s selber. Also, da wechseln wir uns nicht ab. Es sei denn, sie hat mal Lust, dann macht sie's auch von selbst. Aber das ist jetzt kein, äh, kein Muss oder so oder kein Zwang.
Ach so, okay. Ja, ja. Also ihr habt da jetzt nicht irgendwie 'nen Plan, wo ihr sagt: „Okay, 1 Woche so, 1 Woche so“, dass es dann, äh, untereinander immer hin und her getauscht werden würde.
Mhm. Ja, genau.
Mhm. Okay.
Mhm.
Okay. Und, ähm, so, dann, äh, A Abwasch ist getan und, äh, wie geht's dann weiter?
Ja. Ja, dann, äh, geht man bei manchmal zusammen raus und, ähm, schwätzt noch mal 'n bisschen draußen in dann in in au auf der Terrasse. Zigarettchen gen genüsslich, ähm, der Tee natürlich dabei. Und dann der
Mhm. Na schön, okay. Und ist das dann der der zweite oder der dritte Tee mittlerweile?
Ähm, der 2. oder 3.. <laughs> Ja, ja, je nach je nach, äh, Lust und, äh, Lüsternheit. <laughs>
<laughs> Immer mal so, mal so, okay. Mhm. Alles klar. <laughs> Sehr schön. Okay. Mhm.
Ja. Ne, und dann, äh, hat so also, wir sind da noch nicht so wirklich durch. Ähm ähm, das dauert ja noch 'n bisschen. Also, es geht jetzt nicht alles so schnell. Wir lassen wir machen wir machen das auch nicht so schnell. Äh, da mal, also wir haben auch Freiheit, dass genau, das meint mhm.
Ja. Aber ist ja auch wichtig, morgens 'n bisschen Ruhe zu bewahren, ne? Dass man dass man nicht dies diese Hektik dann den ganzen Tag mitnimmt auch.
Ja, das ist uns vor allem wichtig und mei äh, mein meine Frau ist ja selbstständig und die kann sich das 'n bisschen einteilen selbst, so wie sie's äh, ja, wie sie Zeit hat und wie sie Lust hat.
Mhm.

Genau. Und dann, äh, geht's dann daran, äh, die Tochter dann zu wecken, wenn sie dann mal rauskommt aus dem Bett.
<laughs> Und das das ist die Aufgabe von deiner Frau, oder ist das dann dein Part?
Ja, das teilen wir uns dann. Wenn sie dann des Öfteren hoch geht und irgendwann mal keine Lust mehr hat, dann werd übernehme ich das halt dann oder werde dann die Schritte übernehmen. <chuckles>
Okay. Mhm. <laughs> Wird sich so 'n bisschen aufgeteilt untereinander. Ja, es ist ja auch nur sinnvoll so bei solchen Tätigkeiten, dass man da, äh, letztendlich auch so 'n bisschen so 'ne Teilung hat, ähm, ja, untereinander, okay. Mhm.
Ja, und dann, ähm, genau, mit meiner meine Frau trinkt 'nen Kaffee, also macht sie so nebenher, ne? D die Brotdose macht sie dann so nebenher fertig. Ich wiederum, ähm
Mhm. Okay.
inspiziere quasi diesen Boden hier unten wieder und, äh, gehe dann auch noch mal rüber. Genau. <laughs>
<laughs> Ob wieder was Neues dazugekommen ist? <laughs> Geht das so schnell, dass er dann, äh so schnell die Katze gerne wieder was verteilt, oder wie ist das?
<giggles> Ja. Ja, ja, doch, die ist da schon flott. Ne, es kommt drauf an. Also ich sehe das ja dann, ähm, ich inspiziere das, wie gesagt, ob da irgendewelches Katzenstreu wieder rumliegt Und, äh, fahre dann, äh, im Notfall drüber und mach das als ei eigentlich noch mal. Ja, das gehört auch dazu, ne? Dann
Möglich. Mhm. <laughs> Ja. Mhm. Ja, klar, absolut.
ja, und dann, ähm, schaue ich, dass i dass ich unseren Kacheloben Ofen kurz sauber mache. Ähm, wir haben noch so 'ne das alte nostalgische Ofen so. Äh, ja. Genau, entferne die Asche und
Mhm. Ja. Und, äh, da der der ist aber so, ähm, dass dass ihr den abends halt noch beheizt in der Regel und, ähm, dann halt am nächsten Morgen dann Asche raus und so weiter? Okay.
Mhm. Genau. Genau, der wird dann von mir sauber gemacht. Ja. Mhm.
Mhm.
Und dann sind wir beide fit, warten, bis die Tochter halt dann runterkommt. Ähm, und ja, davor, äh, trinke ich dann noch mal eine Tasse Ka äh, Tee, auch noch mal diesen Orangen äh, Ingwertee.
Ah, okay. Oh, da ge da geht dann ja 'ne ganz schöne Menge von weg. <laughs>
Ja, <giggles> die halten nicht lange, aber das ist nicht der Einzige. Äh, ich habe dann auch noch, äh hm, ich präferiere auch noch 'n 'n Kamillentee, also ja.
Uh. Echt? Kräuter? Okay, weil da da hat man ja immer so äh, die einen, die, äh, trinken's total gerne und die anderen, die könn die kannst du mit Kräutertee jagen, ne? Also da gibt's ja irgendwie nix dazwischen so.
Mhm. Genau, die mögen's mal überhaupt gar nicht. A weil Ja. Ja. Und, äh, meine Tochter ist auch so. Äh, meine Frau trinkt das nicht so gerne. Hm, aber die trinkt dann dafür mehr, äh, Pfefferminztee.
Okay, mhm.